حلو أوي. إمم.
فكان ماشي معايا بالمبدأ ده أ طبعًا كان كنت دايمًا باحِس إنّي إيه، اح إشمعنى أنا اللي باقعد أشتغل، طب ما ما اصحابي والناس بيجيبوا لهم كل حاجة وأنا ما ليش علاقة بحد؟ آآ فكبرت بالحتّة دي
اهم. اهم، اهم. آه. طب أنت كنت كنت بتحِس فعلًا يعني ده بيأثّر عليك بالسَلب؟ يعني وقتها آآ إن أنت حاسس إن أنت مختلف يعني عن اللي حواليك. إمم.
وأنا صغير آه، آه. جدًا. عارفة وأنا وأنا صغير في مرّة دخلت مسابقة آآ
اهم.
مسابقة معيّنة يعني بدون ذِكر اسمها ج أنا كانت 2000 و2001 أو 2002 آآ طلعت فيها الأول على الجمهورية خدت 700 جنيه، 700 جنيه ده كان رقم، كان رقم رقم يخُض. طبعًا. آآ <clears throat> أمّا خدت ال700 جنيه
آه. تمام. ياه! آه. كان رقم طبعًا. أيوه طبعًا. اهم.
قُلت له ق قُلت ل خلاص بقى أنا كان نفسي أجيب كمبيوتر، كمبيوتر ساعتها 2000 كان رقم. آآ فأنا قُلت: "أنا هاجيب كمبيوتر بقى بال بالفلوس دي." آآ فقال لي: "لأ، كمبيوتر إيه اللي تجيبه بيها." قُلت له: "إشمعنى يعني." قال لي: "لأ أنت" آآ الكمبيوتر كان ساعتها بكام؟ تقريبًا، تقريبًا 250 أو 300 في الحدود دي. فقال لي: "لأ، أنت هت هنجيب كمبيوتر مستعمل، <chuckles> هنجيب كمبيوتر مستعمل النُص وتجيب عَجَلة ليك وعجلة لأخوك."
إمم. اهم. إمم. اهم. إمم. آه. آه. <chuckles> آه. آه.
والفلوس الباقية نعمل لك بيها إيه، آآ دفتر استثماري في البريد المصري وبتاع.
اهم. حسّيت بإيه وقتها؟
حسّيت بتميُّز بصراحة. يعني أنا أجيب عَجَلة لأخويا ليه؟ أنا مالي، أنا لسّه ذاك أنا اللي ذاكرت وأنا اللي طلع عيني، طبعًا آه. ومسابقة كان كان مسابقة عالمية، فليه يعني آآ أعمل كده؟ آآ ولكن كان هو مربّي فيّا حتّة بقى اللي فاهمة؟ اللي هو، أنت الكبير.
اهم. إمم. إمم، إمم. أنا أنا اللي تعبت. آه، أنا اللي تعبت. إمم. اهم. اهم. إن أنت تدي ل ل ل آه. تدّي للصغير، تدّي لأهلك.
هو آه. بس أنا ما كانش م عندي الحتّة دي ما أعرفش أنا صغير، ط طفل ما يعرفش حاجة ولكن أمّا كبرت
طب أنت في أنهي عمر أدركْت ده؟ يعني أدركْت المعاني اللي أنت <tsk> بتقولها دلوقتي؟

أنا قُلت لهم محتاج فلوس معيّنة آآ آآ ولكن ما كانش في فلوس يعني فقالوا لي: "لأ، ما الدنيا بايظة خالص معانا، شُوف لك حل." كنت في متغرّب، ما كنتش في ال في البل في ال في البلد اللي أنا فيها، مغتر آه، ف فاضطريت آآ أشتغل، أشتغل وأنا في الكُليّة وأنا بقى الكُليّة بقى مش مثلًا وأنا في ال في الإجازة لأ وأنا في الكُليّ أنا كده، كده وأنا ب في الإجازة باشتغل دي حاجة مفروغ منها.
آه، نفْس المكان اللي أنت عايش فيه، آه. اهم. أنت تدر آه، إمم، إمم.
آه ولكن اشتغلت و وكانت صعبة بالنسبة لي لإن قعَدت أدوّر بقى ف أمشي في الشوارع، حد عاوز شُغل، فاشتغلت في مخبز، آآ أفتكَر ال ال ال سِت خمس كانت 50 جنيه تقريبًا الأجرة ساعتها، في رابعة بقى كانت الدنيا مختلفة، آآ ال50 جنيه اللي خَدتها فيها والّا 55 جنيه. أنا فضِلت أصرِف فيها شهر، تخيّلي.
ياه! إمم. اهم. إمم، إمم، إمم. ياه!
آه والله بسبب إن أنا إيه، حسّيت آه، اللي هو زمان كانت 2012 ال50 جنيه كان ليها قيمة برضه يعني.
ياه! <giggles> آآ، آه، آه، كان ليه قيمة طبعًا، أيوه.
آه، آآ ف فبالتالي آه، أمّا بالنسبة لح لموضوع الطموح آآ، آآ وخصوصًا من إنك ت ت ت تفرّق بين ال إنك عَندك أُسرة وعَندك أ أ أ م مسؤوليات تانية، الحقيقة أنا دايمًا آآ باقول لِك وأنا صغيّر ات اتخلَق عندي حتّة حتّة إن أنا الك أنا الكبير، أنا المسؤول، أنا ما اطلُبش من حد آآ، بالعكس أخويا ممكن يطلُب مني، مثلًا آه، ممكن تسم ما كانش م بس أنا ما نفْسي بنفسي، بالعكس أنا أنا والدي هو اللي كان سبب في التربية دي
اهم. اهم. حلو أوي. إمم. عصامي. عصامي يعني اهم. اهم. هو إدّاك ال ال يعني كان هو الوسيلة اللي آه، الدَّفعة، بالضبط آه، ده كويس أوي، يعني هو أكيد طبعًا ال الفضْل بيرجَع للوالدين في كلّ حاجة وهو كويس إن أنت آآ، يعني يومًا ما أدرَكت هو كان بيعمل كده ليه، يعني دي حاجة كويسة جدًا. طَب قُل لي، يعني لمّا لمّا الحياة استقرِّت شوية معاك، ويعني وكبِرت واستقرّيت شوية في في في الشغل أو كده أ هل كن كان عَندك برضه فكرة إن أنت مش عارف توازن ما بين شُغلك آآ، وحياتك الشخصية أو إن أنت واجِهت أي مشاكل آآ، بحيث إن أنت عايز توازن ما بين أُسرتك وأخوك أو والدتك ووالدك، وكمان لو أنت كنت كوّنت أسرة، كنت تعرَف توازن ما بين حاجة زي حاجة زي كده؟ والّا الطموح عَندك كان هو ال كان هو الأساس؟ أنت قُلت نُقطة مهمة أوي، إن الطموح عَندك كانت في الفلوس، إن أنت تجني فلوس، طَب هل حقّقت ده؟
بالضبط، د د دَفعة كده. اهم، بالضبط. طبعًا. إمم. طبعًا، طبعًا. إمم. إمم. آه، دي كانت ضريبة ال آه، دي كانت ضريبة التربية بقى، دي المشكلة بقى وأنا آآ تقريبًا ترب التربية اللي أنا اتربّيتها وأنا صغيّر إن أنا أمّا كبِرت آآ، ما باعرفش آمم ما باعرفش أقعُد مش مش شغّال آمم، يعني تقدَري تقولي بقيت حاسس إن أنا آآ، الرفاهية بالنسبة لي دلَع. آمم. إمم.
آه. إمم. اهم. إمم، أنت شايف إن دي مشكلة أكتر من إن هي حاجة إيجابية؟